Eh bien, par exemple, sur mon activité d'auto-entrepreneur, heu, quand, heu, j'ai terminé de de travailler donc en activité salariée, heu, bah, voilà, je par exemple, je me dis: «Bon, ben, voilà, j'ai, heu, 2 heures devant moi, heu, ben, allez, heu, je je vais, heu, je vais travailler, je vais rien faire d'autre». Alors je commence pas à faire du ménage dans la maison ou, heu, ou à jardiner ou à ou à me dire, heu: «Bah, je vais aller me promener, je vais aller faire un tour, je vais aller boire un verre avec un pote». Heu, je me fixe un objectif, je me dis: «Voilà, je vais m'y remettre, heu, 2 heures ou ou 3 heures en fin de journée» et je m'y tiens. Parce que, heu, si, heu, si tu veux quand quand tu travailles à ton compte, il faut, heu, quand même, heu, bah, savoir, heu heu, se, mmh, comment? Hem, se se se ré se restreindre aussi, se dire: «Heu, bah, voilà, heu, quand quand j'ai terminé ma journée salariée, bah oui, j'aimerais bien aller me promener, aller boire un verre avec un pote». Bah, ouais, d'accord, mais à côté de ça, si tu travailles pas sur ton ton activité, hem, indépendante, ben, tu peux pas la développer. Et puis, bah, tu gagnes pas d'argent non plus. Donc, heu heu, il il faut savoir quand même, hem, se prendre en main et se dire: «Heu, ben, allez, heu, je tant pis, je je vais pas sortir, je vais pas aller me promener. Mais heu, bah, par contre, voilà, je je vais travailler, je vais faire rentrer de l'argent, heu, je vais, heu, et ça et ça sera de», heu, tu as aussi cette satisfaction, hem, de, mmh, de travailler pour toi. De te dire: «Ben, voilà, je je je fais rentrer de l'argent, j'effectue un travail, heu, et c'est et c'est moi qui le fais, en fait, c'est c'est de par mon fait». Heu ça, c'est c'est vraiment important, je trouve aussi d'avoir, heu, cette satisfaction personnelle.
Et oui. <chuckles> D'accord. OK. Ça demande de la discipline peut-être? D'accord. D'accord, je comprends. Mmh. S D'accord. Mmh. Donc c'est plus valorisant finalement. C'est des